Uzaktan çalışmayla ilgili ne düşünüyorsun? Senin böyle bir deneyimin oldu mu ve, eee, artıları eksileri neler, mesela, senin açından?
Hıı, oldu aslında hatta, ımm, benim için bir hayal gibi bir şeydi. Ben, eee, çalışma hayatına girdiğimden beri uzaktan çalışmayı çok isterdim. Hani, evde, ev rahatlığında çalışayım diye ama şöyle, eee, b tabii kötü bir zamana geldi. Eee, COVID zamanı uzaktan çalışmaya başladım. Eee, müşteri hizmetleri tarzı, yurt dışında bir müşteri hizmetleri tarzı bir işte çalışıyor çalışıyordum. Eee, o dönem eğitmendim aslında. Emm, hani, ürün hakkında eğitim veriyordum. Emm, hı, o da şey, eee, bir anda COVID tabii bastırınca, eee, herkes e e evden çalışmaya başladı.
Hı, tamam. Hı hı. Hıı. Anladım.
Sonra sonrasında, hani, çok güzel bir şekilde ev zaten büyük bir kapanma vardı. Evdeydik hepimiz ama
<chuckles> Evet, evet, o zaman şimdi şeyi soracağım tam burada. Şimdi hiç alışkın olmadığın bir şekilde, tüm dünyadaki örneklerdeki gibi evden çalışmaya o zaman başladın. Ne hissettin, ilk günler nasıldı? Sonra, hani, sonr düşüncelerin değişti mi, bunu anlatır mısın?
Hı hı. Evet. Ya, aslında, eee, bana çok iyi geldi, işte, çok fazla zaman kazandığımı hissettim. Eee, ne bileyim öğle arasında, işte, yemek hazırlığı veya evi biraz toparlama, duş bile alma, hani, öğle arasında <clears throat> veya ne bileyim, emm, yol yola zaman harcamama, günde 1-2 saat sırf oradan kazandım gibi evet, yani, bunlar o kadar hoşuma gitti ki sanki gün çok uzadı gibi geldi bana. O anlamda çok sevdim. Hatta ilk 1-1,5 yıl, ııı, çok iyiydim. Hani, eee, zaten ben biraz sakin hayatı seviyorum. Biraz evciyim de normalde bile Evet, evet, hani, evde yemekler, işte, dışarıda yürüyüşler böyle çok huzurlu bir hayattı.
Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Değil mi? Evet. <chuckles> Harika. Ah. Hı hı. Ay, harika olmuş senin için. Hımm, tamam sonra ne oldu?
Sonra senin soruna gelince evet, hani, sonrasında, emm, biraz yabanileşmeye başladığımı fark ettim aslında. Hani mesela, <clears throat> bi arkadaşlarla buluşma teklifleri falan olduğunda a, dur kaç kişi olacak, eee, çok mu kalabalık veya insan içine nasıl çıkacağım gibi. Çünkü
Hımm. Eee, ha. Ay ne diyorsun? O kadar kapattın kendini, böyle hissettin yani.
Yani, evet, biraz zaten zorunlu bir kapanma vardı. Üstüne biraz da yalnızlığa alışınca insan yabanileşmeye başladı dı diye düşünüyorum. Böyle bir sorunun ya soru eee, böyle bir dengesizlik oluşmaya başladı hayat içinde. Eee
Emm, hı. Hımm. Yani, sosyallik açısından, hani, kendini çok kapattığını düşünüyorsun. Peki, başka dezavantajından bahsedecek olursan, hani, bir yalnız hissetme veya, ımm, başka şeyler yaşadın mı?
Evet, bence öyle oldu. Tabii. Ya şöyle, iş açısından da bazı sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Eee, z hani, sadece uzaktan çalışıldığında dediğim gibi eğitmendim o zamanlar. Emm, şöyle oldu, normalde yüz yüze bir eğitim verdiğinde herkesin tepkisini dinleyip dinlemediğini, öğrenip öğrenmediğini çok daha rahat takip ediyorsun ama, eee, çevrim içi bir toplantıda ne oluyor bu sefer? Hani, karşıdaki dinliyor mu yoksa hani, bir kafede bir kafede mi dinliyor, evde mi dinliyor ya da bir yandan televizyon mu izliyor, bilemiyorsun hiçbir şey. Biraz onun takibi zor oluyordu. Biraz iletişim, eee, kopuk oluyordu insanlar arasında sürekli chat üzerinden iletişim veya kısa sözler. Hıı. Hı hı.
Ne gibi? Hımm, doğru. <chuckles> Hiçbir şey algılayamıyorsun. Hı hı. Kopukluğu. Anladım. Peki, böyle bir örnek verebilir misin? Mesela, hani, bir, eee, kopukluk üzerinden atıyorum söylediğin bir şeyin a karşı yani eğitim grubuna aktarılmamasıyla ilgili yaşadığın bir şey böyle düşünmene sebep olacak.
Evet, yani şeydi, 19 kişilik bir grubum vardı. E, biraz büyük bir gruptu. Eee, orada birkaç kişiden hiç ses çıkmıyordu. E, şimdi onlar hakkında da hiç fikrim olmuyor. Ben, hani, bazen sorular soruyorum, oradalar mı değiller mi anlamışlar mı, anlamışlar mı diye. Bu birkaç kişiyi hani utangaç zannedersem, ııı, yani öyle tahmin ediyordum ama anlayıp anlamadıklarını da test etmem gerekiyor. Sonra ben bunlara biraz daha sık sık soru sormaya başladım ama şöyle bir durum var, mesela ben de, eee, eğitim alırken biraz sessiz bir insanım aslında. O yüzden onları anlıyorum da bir yandan, eee, ama şöyle, hani, çok sıkıştırmak darlamak da istemiyorum. Eee, sonra onlarla bir ayrı bir görüşme yaptım. Yani, hani, siz soru sorduğum zaman doğru Tabii.
Peki. Hı hı. A! <chuckles> Hı hı, hı hı. Hı hı. <chuckles> Anladım. Hı hı. Ama peki, bir şey soracağım, çok özür dilerim burada. Hangileri olduğunu nasıl tespit etmiştin? Orayı anlayamadım.
Hiç ses etmeyip, hiç soru sormuyorlar. Hiç, iii, hani, bir soru genel bir soru sorduğumda hiç, eee, kendilerini öne atmıyorlar gibi. Evet, hani, onlarla sonra konuştum. Yani n nasıl takip edebiliyor musunuz? Hani, soru size geldiğinde genelde doğru cevap veriyorsunuz ama bir eksiklik var mı, eee, ya da katılımınız konusunda ne düşünüyorsunuz gibi biraz konuşmuştum. Onlar diyor, biz takip ediyoruz sadece hani bi çok biraz çekingeniz gibi bir şeyler söylemişlerdi. Öyle çözmüştük aslında.
Hımm. Bir şey yazmıyorlar online'da falan. Anladım. <chuckles> İlginç olmuş, evet. Anladım, güzel bir örnekmiş.
Ama tabii ki
Eee, ben burada başka bir şey daha soracağım. Şimdi, eee, sen bu uzaktan çalışma deneyimindeyken Türkiye'de miydin yoksa yurt dışında mıydın? Yurt dışındaydın. Peki, Türkiye'deki arkadaşlarınla bağlantın vardır mutlaka, hem yurt dışı açısından hem Türkiye açısından, işte, uzaktan çalışmanın altyapı su sıkıntısı olabilir belki, işte, evde oda olup olmaması gibi, eee, işte, geniş aile problemidir vs. Hani, aile yaşamını nasıl etkilediği ya da bunun için ekipman kimileri, hani, daha belki iyi bir sandalyeye geçmesi gerekti ama evde öyle bir sandalyesi yoktu filan gibi, hani, böyle örneklerle genel bir görüşünü senin uzaktan çalışmayla ile ilgili alsam?
Yurt dışındaydım, yurt dışında. Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Hı hı. Doğru. Ya, aslında şöyle bir şey oldu, bi hani, yurt dışında çalışırken ve evden çalışmak zorunda bıraktığı için şirket hani, iii, kendi ellerinde de değildi. Eee, ona uygun hemen birtakım yatırımlar yapıldı. Aslında işte herkese sandalye sağlandı, evlerine gönderildi, eee, işte eğitimler verildi, nasıl düzgün oturulur veya işte, hani, eee, kötü bir ruh hâline evde kalmaktan girmemek için neleri yapmak lazım gibi. Emm, Türkiye'deki arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla çok böyle olmadı. Onların açısından belki biraz daha kötü olmuş olanlar var. Mesela, mesai hiç bitmiyor diyenler vardı. Hani, evden çalışıyoruz diye gece bile benden iş istiyorlar diyenler olmuştu. Evet, yani, yurt dışıyla Türkiye arasında biraz böyle sonra, hani, hiç kimseye böyle bir, eee, psikolojik destek olmadı diye biliyorum. Onun dışında evlerine
Hı hı. Güzel. Bu sıkıntı oldu. Hımm. Ay, o çok üzücüymüş, evet. Hı hı. Hı hı. Çok detay var. Şimdi sen söyleyince psikoloji, şu, bu, hani, yani, evin durumu, gerçekten.
Tabii ki, yani, evde ortam var mı? Mesela 3 kardeşi varsa birisinin evde çalışma ortamı gerçekten, eee, olabiliyor mu? Nasıl olacak? Emm, yani Türkiye'de biraz daha zordu bence.
Hı hı. Anladım. Ama Türkiye'de de yani keyifli çalışan ya da yurt dışında belki senin kadar mutlu çalışmayan da vardır. Biraz da kişisel olarak da hani çok, eee, evcimendim diyorsun. Eee, mesela sen evcimen o olmadığını düşünen biri olsaydın, "Ay, çok sıkılıyorum ya." deyip ilk haftadan çok sıkılabilirdin de. Biraz da kişisel, değil mi?
Evet. Tabii ki. Ba Hı. Hı hı. Öyle kişiler vardı bu arada. Tam olarak vardı öyle kişiler. Şöyle söyleyeyim, hani bazı insanlar çok so hani çok sosyaller iş yerinde, herkesle konuşur, herkesle tanışırlar. Onlar için büyük bir depresyondu aslında ve ama şirkette bir anket yapılmıştı bizim o zaman yüzde doksanı memnundu evden çalışmaktan ilk yıl içerisinde.
Mesela. <chuckles> Gerçekten. Hımm. Hı hı. Sonra ne oldu peki? Sen neden, eee, işte hani negatifleri, tamam eğitim sektörüyle ilgili negatifler? Peki o süreç nasıl oldu? Tekrar dönüldü mü? Imm, biraz oradan bahseder misin?
Evet. Yani aslında bir anda tekrar, eee, tam zamanlı ofise dönüş oldu. O da şöyle oldu. Emm Üstünde çalıştığımız projenin sahibi olan şirket, eee, dedi ki, artık evden çalışmak istemiyoruz. Herkes ofise taşınsın. Biz, bir Evet, 1,5 ay sonraya gün verdiler. Eee, sonra herkeste bir panik havası oldu tabii. A, 1 dakika ben pijama dışında kıyafetim bile yok. Ne yapacağım? Alışveriş yapmam lazım. İşte, eee, ya da Evet, yani biraz şeydi, ııı, sert bir geçiş oldu. Bir de hani, hiç ofise gitmeden artık 5 gün ofise geçme, eee, dönemi olunca, eee, biraz aslında korktuğumuz, yani çok korkmuştum aslında ben o kadar sert bir geçişten ama ilk 2 haftadan sonra, aslında dedim ya bu güzelmiş aslında insanlarla böyle içli dışlı olmak falan. Emm, sonrasında da şöyle bir şey oldu, başka bir pozisyona geçtim. Orada da hibrit bir model vardı ki hani onun üzerine de, eee, birkaç şey söyleyebilirim. Hibrit modelde de biliyorsun 2 gün ofis, 3 gün ev veya 3 gün ofis, 2 gün ev gibi, eee, bir sistem oluyor. Evet. Sonra hani onu da deneyimleyince dedim ki hani hibrit en güzeliymiş gerçekten. Çünkü evde yapacağın şeyleri yapma şansın oluyor. Hayatını biraz daha toparlıyor. Onun dışında bir yandan da sosyalliğinden de geri kalmıyorsun. İnsanlarla biraz, emm, içli dışlı da olabiliyorsun veya bir temas kurabiliyorsun. Emm, çünkü sürek
Birden bire mi? <chuckles> Evet, bir buçuk ay süre tanımışsın. <chuckles> Çok hoş. Hı hı. Hı hı. Alıştın. <giggles> Tabii ki, tabii ki. Merak ediyorum. Daha dengeli, evet. He he. Demek ki denge daha önemli. Yani seni a çıkar, eee, konuştuklarından bunu anlıyorum. Peki, şimdi bunları çalışan açısından hep düşündük, konuştun, eee, işveren açısından iş böyle bir deneyimin olduğunu bilmiyorum ama mesela değerlendirecek olsan empati yapsan işveren açısından konuyu nasıl değerlendirirsin?
Denge. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, işveren açısından şu tarz şeyler, eee, devreye giriyor aslında. Yapılan, işte, ııı, hassas bilgiler var mı? Iıı, kişilerin kendine kullanabileceği veya kendi amaçları için kullanabileceği hassas bilgiler içeriyor mu, içermiyor mu veya dışarıda yani ofis ortamında bir takımca bir arada fiziksel olarak bir arada yapılabilir bir iş mi yoksa uzaktan da yapılabilir mi? Gibi, eee, ımm, şeyli konular devreye giriyor. O da tabii ki, şey, emm, şimdi bazı işler için uzaktan olması çok daha verimliliği artırıyor. Bence böyle. Çünkü çalışanların işe katılımı çok artıyor bence. Hani, insan
Hımm. He, değil mi? Sektör çok önemli. Hı hı, doğru. He, bir de birbirlerini mi oyalıyorlar? İşte, "Araya çıkalım. Hadi, yemek yiyelim. Şunu yapalım." Her kafadan ses çıkıyor ko konsantre olamıyorlar kimi işlerde.
Ya, böyle. Evet, evet, şöyle bir şey de var: Mesela ben uzaktan çalışırken hasta olduğumda bile çalışıyordum, aaa, yani. Çünkü ofise gitmeme gerek kalmıyor. Tamam, biraz bir destek haplar alıyorum. Biraz vitamin alıyorum ama o günü bitiriyorum. Ama şimdi, of 1 saat boyunca ofise gideceksem yolda şimdi hastayken hastayken gidemem, yani, ona o yüz o yüzden o gün mesela işe gitmiyorum. Mesela devamsızlık oranını çok düşürüyordu uzaktan çalış İşveren açısından bu aslında büyük bir avantajdı. Geç kalma, işe geç kalma hemen hemen hiç yoktu kimsede. Ne zamanki ofise döndük "A! İşte, otobüsüm kaçtı, treni yakalayamadım." falanlar başladı.
<chuckles> Hı hı. Çok daha yorucu. Tabii. Hı hı. <chuckles> Anladım. Ben burada şey soracağım. İii, gerçekten mesai saatinde hasta bile olsan çalıştığında ne hissediyordun? Yani, şirket, eee, işte, "Fazladan çalışıyorum, ya, işte, benim gibi çalışan bulamazlar mı?" Yoksa, hani, "İşin normali bu ya. Ya, bu kadar da yapalım." sahiplenmiş miydin işi? Hislerin neydi? Hastasın ve evden online
Evet. Hımm, mesela grip olmuşum, çok çok kötü değilim. Hani, yatalak değilim ama halsizlik var. Biraz baş ağrısı var biraz, işte, burun tıkanmış falan. Eğer hâlâ çalışabilecek gibiysem atıyorum, eee, mesela bir eğitim grubum vardı. Hani, onları ortada bırakmayayım veya başka bir eğitmene yük olmasın diye, ya, "Hallederim."diyordum. Eee
Evet. Ne güzel. Asıl sorumluluk sahibi, eee, bir çalışan için. "Ya, ne güzel benim de gitmem de gerekmiyor. Ben de bakarım ya, yani, sonuçta oturduğum yerden, eee, yolculuk yapmadan yapabiliyorum." diye. Hıı.
Hı hı. Aynen öyle. Yani, bunları, bu inisiyatifleri çok arttırıyor. Bir de şöyle bir inisiyatifi de arttırıyor. İşveren açısından bu da iyi. Hani, uzaktan çalışmalı veya hibrit çalışmalı bir pozisyon sağlarsanız, eee, çalışan ol o işi, iii, tutmak için daha çok, eee, özverili çalışıyor. Çünkü tabii, hani, yoksa, ııı, "Tam zamanlı, ofisli bir işe geçmek zorunda kalmayayım." diye orada kendinden fazla da ödün verebiliyor.
Hımm. Kaybetmeyeyim bu avantajı diye mi? İlginç, anladım. Değil mi? Olabilir. Şimdi ben bir şey daha soracağım, aslında, görüşünü merak ettim. Şimdi bütün bu şeyleri güzel özetledin. Eee, hibrit model ideal diye anladım ben, yani, eee, en iyi senin için bu buydu en azından. Peki geneli düşünsek, hani, diğer arkadaşlarınla da konuşuyorsun, ııı, genel görüşün Eee, bu model gerçekten yeterli mi yoksa yeni ilave düzenlemelerle, yeni politikalar, devlet politikaları ya da işverenler için farklı şeyler. İşverenler memnun mu, hani, biraz bunun üzerine konuşsak?
Hı hı. Tabii. Bence evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, işverenler açısından, eee, aslında bizim kendi şirketimiz biraz memnundu çünkü ofis masraflarını da azaltıyordu tabii. Ya, o da çok büyük bir etken, hani, kira verdiğin
Ha, evet, o da çok iyi. Bir de küçük ofislere geçildi, değil mi? Kimisi de küçük ofislere geçti, kiradan şey yaptı, evet.
Tabii, tabii. Yani, küçük ofislere geçildi, emm, ne bileyim, ekran, elektrik ve diğer masraflar azaldı. Emm, yani, birçok anlamda da aslında işveren için iyi oldu. Emm, işverenin i işverenin hizmet verdiği asıl şirket Yani, biz taşeron şirket gibi olduğumuz için, eee, asıl şirket bunu istemediği için aslında biz geri döndük, eee, ofise. Eee, o yüzden
Bence güzel. Hımm. Ha, devam edilebilir de. Devam edenler vardır herhâlde hâlâ COVID gibi çalışan şirketler azalsa da.
Eee, bazı projeler şimdi, başka projeler de var tabii ki şirket içerisinde. Bazıları hibrite döndü, bazıları hâlâ uzaktan çalışıyor gibi şeyler oldu ama, eee, hani, hangisi en idealdir, eee, konusu yine biraz göreceli kalıyor. Emm, yani, şirketin yaptığı iş, eee, alanı veya projenin, eee, nasıl bir proje olduğu falan gibi konular çok etkili oluyor. Emm, dediğim gibi, kişiden kişiye de çok fark ediyor. Hibriti bile sevmeyenler var. "Ya, ben hep ofise gitmek istiyorum veya ben hep evde kalmak istiyorum." diyenler de var.
Anladım. Tabii. <chuckles> Tabii, kişisel farklılıklar da çok önemli.
Tabii. Eee, çünkü, eee, mesela, bazı kişilerin çocuğu var. Eee, küçük bir çocuğu 1 yaşında, 2 yaşında hep evde olmak istiyor. Çünkü, hani, çocuğundan ayrı kalmak istemiyor o zamanlarda. Eee, an anlaşılır bir durum ve şirket buna kolaylık sağlarsa çok güzel oluyor. Eee, veya bazılarının ev durumu müsait değil, işte, ev eee, paylaşımlı evde kalıyorlar yurt dışında örneğin. Ya, diyor ki "Evde ben çalışamıyorum çünkü çok fazla gürültü var." Yani, "4 kişiyle beraber kalıyorum ve sürekli mutfakta veya salonda bir gürültü oluyor ve çalışamıyorum." diyor.
Çok iyi. Hı hı. Hı hı. O o da ofise gitmek istiyor, mesela. Aynen öyle, ya, herkes çok farklı şartlara göre, şirketin durumuna, projeye göre birden fazla cevabı olan bir şey olduğunu anladım ben, şimdi, sen böyle bahsedince.
E, tabii. Gerçekten öyle. Bence de tamamen öyle, yani, duruma göre değişiyor ama dediğim gibi benim benim açımdan hibrit çok uydu bana. Son zamanlarda çok memnunum. Hı hı.
Değil mi? <chuckles> Anladım. Harika. Vallahi bu konudaki böyle geniş perspektiften perspektifinden görüşlerini paylaştığın için çok mutlu onları dinlemek mutlu etti beni. Umarım hep böyle devam eder senin için. <chuckles>
Benim için de çok keyifli bir sohbetti. E, umarım. Ben de öyle umuyorum. Çok teşekkürler.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşça kal. Görüşürüz.
Görüşmek üzere.